あの、ちょっとお話を聞いていただきたい内容があるんですけど、よろしいですか？
はい、もちろんです。えっと何でしょうか？はい。
あ。 はい、そうですね。私こうなんというか最近毎日、日常過ごしていても、なんか、以前、ま、二十歳ぐらいのとか学生の頃と比べてなんか、バイタリティっていうんですかね、こうエネルギーがなんか下がってるなってこう、なんか、ふとふと思うと、なんかもっと昔元気だったなみたいな
はい。 ああ。 ああ。 になっちゃう。い。 ああ、なるほど。
こと感じることが結構増えてきているんですよね、うん。
はい。えっと、その二十歳の頃って今おっしゃってたと思うんですけど、あの、えっと今、いいく何歳ぐらいかって伺っても大丈夫です
はい。 あ、今、そうですね、もうさ30代になったぐらいなんですけど、はい。
ああ、なるほど。確かにその、それでちょっとあのエネルギーが下がってきたって感じなんですかね。えっとあの具体的にはあ、はい、具体的にはどういったことで下がってるなって感じましたか？
うん。 あ、そうですね。はい。 あ、そうですね。まずまず運動い今もちょっと意識的にちょっと走ったりとか、まあ散歩にしたりとか、あと筋トレしたりとかってするんですけど、うん、そういう時になんというか、以前ほどあの、ま、実際この出力も高くないというか、その走るペースとかも落ちてる気もしますし、うんうん、そうですそうです。
はい。 はい。 あ、走るペースも目に数値として、で出ちゃうんですね。
あ、そうですそうです。ですし、なんとかモチベーションっていうんですかね、やる気みたいなのが、うん、なんていうか、うんうん、そうですそうです。
はい。 ああ、もう意欲の、か方に関しても、ちょっとその、まあ、こちらは数値は、で出ないかもしれないですけど、あの、まあ、下がっているという感じなんですね。
はい。あ、そうですね。それはこちらは、まあ主観なんですけど、完全に。うん。それでもなんか意欲も落ちてきてるなってちょっと感じてしまったり。
ええと先ほど筋トレをしているとおっしゃってたと思うんですけど、えっと重量自体は、あのどうですか？
はい。 あ、そうですね。重量も、あ、その頃やっていたのは結構ジムでそのフリーウェイトで、あのなんていうか、ベンチプレスとかそのスクワットとか、デデッドリフトみたいな、そういうのを割とガシガシやってたので。うん、ガシガシやってたんですよね。で、今はそれに比べて、えっと、今結構自宅でできる家トレって言うんですかね、あの、うんうん、そうですよね。
はい。 おお。はい。 ガシガシですか？ ああ、家トレですか。となるとちょっと比較が難しい感じですかね。
あ、そうですね。うんうん。ま、なんですけど、やっぱり明らかにその当時ジムでね、重りをウェイトトレーニングをやってた時の方が、まあ体も大きかったですし、筋肉量もあったと思いますね。
ああ、あの、体の大きさも結構あの、変わってるんですね。
あ、そう思いますね。うんうん。あ、やあと、でもやっぱりそういう、なんていうか体組成計みたいなものを、まあ毎日乗るようにしてるんですけど。あ、そうですそうです。体重と体脂肪率とか、きん筋肉量とか、はい。で、それも多分、数値で見てもやっぱり減ってる気がするんですね、あの筋肉量とかが。
へえ。 そうなんですか。 数値は、はい。 数値はどうですか？はい。 ああ、もう客観的に見ても減っていらっしゃるんですね。
うん、そうなんですよね。
なるほど。
で、うん、なんというかね、まあ、10年経って年のせいって言えばそうなのかもしれないんですけど。うん、なんかね、もうちょっとこうエネルギッシュに過ごしたいなみたいな。そんな、うんうん。そうですよね。ああ、そうですよね。うんうん。
え、そのあの <laughs> はい。 まあ、できるものならそうしたいですよね。やっぱり元気な方がいいですもんね。で、はい、ちなみにそのあのいやあの、なんかこう、きも意欲も下がってるってことだと思うんですけど、その気分転換をこう、ゆ意識的に取り入れていることって何かあったりしますか？
はい。 あ、ななんすか、何時間ですか？気分転換あ、はい、気分転換は、ああ、そうですね。ま、でもそうやって筋トレとかしたり、運動すること自体が
気分転換を。 はい。
ま、気分転換としてやってる面もあるので。
ああ、結構体が動かすのは好きな方なんですね。
あ、そうですね。うんうん。どちらかというと、ま、もともとす好きなタイプですね。うんうん。
そしたらその、あの、体を動かす以外のなんていうか、その、なんでしょうね、あ、ま、体を休めるじゃないですけど、うそういう時にあの、どういうことをされたりすされてしてますか？
はい。 ああ、はい。 あ、そうですね。それも以前はなんか映画を見たりとか、音楽聴いたりみたいなのも好きでよくやってたんですよね。うんうん。
ああ。 はい。以前はということは今はされてらっしゃらないんですか？
あ、そうなんですよね。今は、ううーん、ほとんどそういう時間を取れてないというか、うんうん。
ああ、時間的に、スケジュール的に厳しくなっちゃった感じですか？
確かにそうですよね。それもありますよね。やっぱり時間的な余裕も、へまあ、でも減ったしみゃぱっのもありますし、あとは減ったとはいえ、ゼロではないはずなんですよ。あの、そういう趣味にあてる時間すって、みん、ま、多分そういうのって見つけて作り出すものだと思うので、あの、なんですけど、やっぱりなんか、うん、ちゅいついつい、そういうちょっと時間があったわ時とかでも、なんかスマホで、SNS とかなんか、ね、ショート動画みたいな、なんかそういう、そっちに逃げが逃げるっていうか流れがち。
ああ。 ああ。 まあ、はい。 はい。 ああ、SNS で時間が はい。 もう時間が潰れてしまうという感じなんですね。
ううーん。そうですね。で、その本来、ま、やりたい趣味とかも、ちょっと中途半端に手を出せないみたいなことがありがちかなって、ちょっと最近思いますね、はい。
ああ。 おえすね。ここまで聞いてきて思ったのが、ま、ちょっとあの、ま、使える時間が減ってきたってことなので、ま、ちょっと、ん、ま、さぎ年年齢のせいかもって先ほどおっしゃってと思うんですけども、その、たそれ以外にそのスケジュールがこう単純に忙しくなったから、こう消費してるエネルギーも増えてしまったのではという仮説が思いついたんですが、そのあたりどうでしょうか？
はい。 はい。 はい。 あ、確かにそう言われるとそうかもしれないですね。あの、別に運動してないからといって、エネルギー消費してないわけでもないですからね。あの、ね、仕事とかしてたらうん。
はい、あの、いぜいおいあの、おすあの、以前より難しいこととか、以前にあの、せ責任があることとかってのまま、もしかしたらされてるらっしゃるのかもしれないので、そう考えるとあの、だあの、エネルギーの総量は仮に変わってないとしても、あの、ま、より疲れを感じやすくなったりするってのは、い自然なことなんじゃないかなと思ったんですけど、そのあたりどうでしょうか？
ああ。 はい。 あ、ま、確かに今ね、おっしゃられて、初めてその視点をあの気づいたというか、そうですね、なんか思ったより普段の日常の生活の中でエネルギーまあ、それはなんか体力としてのエネルギーもありますし、なんかメメンタルとかそういう精神的なすり減りみたいなのもちょっと、ね、以前より感じるのかな感じるっていうか、感じるような生活になったのかなみたいな。それは感じますね、実感してます、はい。
はい。 はい。 そうですね。なので、まあ、その、ま、あの、数値で出る、あの体の面に関してはやはりその、ま、ちょっともう筋トレも多分好きっておっしゃってたので、あの、ま、それに関しても続けていらっしゃるというのを考えると、ま、もうこれ以上できることはないのかなっていう印象を受けたんですけども、ただそうですね、あの、まあ、精神面的なこのエネルギーに関しては、やはりその結構環境調整とかで、多少はまだ比較的融通が利くんじゃないかなと思うんですよ。
うん。 はい。 ああ、はい。 はい。 うん。 あ、そうですね。確かに確かに。筋トレは、まあ、ま、辞めずに続けるっていうのが何より大事かなと思うので、まあ、今後も続けるとしてううんうん。
はい。 はい。 まあ、多分それは、はい、も、ゆ言わずとも多分続けらしていらっしゃると思うんですけども。
ああ、はい、まあ、そっちじゃなくて、その、そうですよね、もう、ええと、生活全般の環境とかをより整えてうん。はい、はい。
はい。で ま、エエネルギーの消費を減らす方向と、ま、あとあの休憩のより効率のいい休憩の取り入れ方っていうこの両面でアアプフロアプローチするといいんじゃないかなというふうに思いました。
ああ。 はい。 あ、そうですね。確かにそうですね。うんうん。へら減らさない方向とあの回復をしっかりさせる方向ですね。うんうん。
そうですね、あの、は、ちょっと はい。 はい、それでそのはたちの頃と比べて、こうなんかこう、食の好みが変わったとかって、なにかあったりしますか？
ああ、あ、確かに食の好みも変わりましたね。なんか、ええと、なんていうんでしょうかね、油の多いものというか、 負担のある感じのものが、なんか以前に比べて食べられなくなったというか、あと全体的な食の細さほ食が細くなったみたいなのも実感してますね。
ああ。 あ、たぶはい。 ああ、なるほど、油を食べないこと自体はすごく体にいいことなんじゃないかなと思ったんですけども、そうですね、食が細くなるというのは、それはあの、ま、あの、ま、特にあの、た食べほそ細すぎるとかっていうそういう顕著なレベルじゃあないですか？
はい、はい。 はい。 うん。 あ、そうですね、それほど、あの、なんというかうんうん。
まあ、ま、あくまであの正常な範囲内でと。
あ、そうです。そうですけど、あの、なんというか、以前ほど、あの、空腹感もそれほど感じないというか、その、あのやっぱり、若い頃ってなんか、食べても食べても食べれたなみたいなこと、今思うとはい、思うんですけどうーん。
ああ。 まあ、<chuckles> ま、ですよね、<chuckles> はい。 そうですね。食事の面に関しては特にあの、へんあの、わあく悪い方向の変化はなさそうに感じたので、となるとそうですね、あの、睡眠でこう、なにかこう、あの、はたちの頃と比べて、なにか変わったことってありますか？例えばあの、同居の人が増えたとか。
あ、そうですか。 ああ。 ああ、あ、でも、生活の様式とかは、そう変わってない気がするんですけど、ちょっと、1つ気になるのが、あの、起きた時に、ちょっと、腰が痛かったりみたいな。うーん、なんというかね、体、疲れとれ取り切れてないというか、逆に痛み痛みってほどではないんですけど、違和感というか。うんうん。そういうのが出てるなってのがあるんですよね。
はい。 ああ。 腰ですか。ああ。 そうですね。やはりその年齢ですかね。
年齢ですかね。はい。<chuckles> うん。
となると、そうですね。もう、それは、その、まあ、例えば、その、しんもう、そうすね、体の方でアプローチするの、まあ、おそらく難しそうなってくると、難しいっていう、思うので、そうなってくると、その、寝具を整えるとかっていう方向で、回復力を回復はサポートするっていう。方法がある方法でやるしかないんじゃないかなと、思ったんですけど。そのあたりは、あの、か試したことってありますか？
うん。 はい。 ああ。 ああ、はいはい。 うん。あ。それがですね、まだ試したことないんですけど、確かに、寝具を変えるってのは、ちょっと興味があるというか、あの、やっぱり、あの、マットレスとかを、そういう、ちょっと高性能なものって、今、色々ありますよね、なんか。
はい。 はい、もう、色々あると思うので。あと、あの、結構、あの、まあ、相性も、結構大きいと思うので、まあ、1回、あの、買う前には、いあの、いち試してから、あ、これ、いいなって思ったものを試すとか、まあ、物によっては、その、あの、専用のもの自分専用のものを、自分の体にフィットしたものをししたものを作ってくれるっていうところもあるらしいので。そそういうところもはい、探してみるのも、いいんじゃないかなと思いました。
ありますよね、うん。 うん。 おお、あ、そういうのもあるんですね。うん。 あ、確かに。あ、すごいですね。そういうのがあるんですね。多分そうなったら、確かに買ってみたけど自分に合わなかったみたいなのを避けられますよね。うんうん。
はい。 はい。あとあの、ここまで話したんですけども、えっと、あの、ま、ねんれんおそらくねんれと言ったんですけども、もしかしたらしょ、何かこう病気が隠れている可能性っていうのは一応あの、潰しておいたがいいと思うので、あの、あまりあまりひどい場合はその、専門家に相談するっていうのも忘れずに。一旦試してみてから、ま、ちょっとあの、ま、年齢の可能性を、疑うっていうのもいいんじゃないかなと思いました。
はい。 あ、確かに確かに。 はい。 はい。 うん。 あ、確かにそうですね。なんか例えばそういう腰の痛みとかなんか慢性的な炎症とか痛みって、なんかついつい、まあ、こんなもんか、みたいな感じで、ね。み見過ごしがちな部分あると思うんですけど、おもしかしたらそうやって、ね、お医者さんとか専門家に相談すると、何かすごく大きな発見があるかもしれませんからね。うん、うん。
あい。 はい、ま、どちらにせよ、その、ま、何か見つかる時に越したことはないので、あの、健康診断とかってのもされてみるといいんじゃないかなと思いました。
あ、そうですよね。うんうん。ま、なんかすごく、えっと、具体的な行動ステップとか、ね、教えていただいたので。そうですね、まず一つ一ついおっしゃられたことを、なんか検証してみたくなりましたね。あのはい。
はい。是非あの、参考にま、一つでも何かこうプラスで働いたらいいなと思います。参考になったなら幸いです。
あ、はい。ちょっといろいろ食事や運動、あと、ね、寝具とか見直して、一つ一つ見直してみたいと思いました。教えていただいてありがとうございました。
はい。 いえいえ、こちらのこそ、あの、相談にの乗せていただいてありがとうございました。失礼いたします。
はい、失礼します。